Mudar isso.
É, você tem razão. Mas tos você também acredita assim que, eh, se eu tentar dormir mais cedo seja melhor ou eu mantenho a minha rotina assim de horário pra pra me deitar, sabe?
Ah, que hora que você costuma se deitar?
Olha, entre, hum, 23h30, meia-noite.
23h30, meia-noite. E que hora que você costuma se levantar?
Umas 6h, máximo 7h.
Hum, você já per mas você percebe que essa quantidade de de horas é suficiente para você se sentir bem?
Olha, nem sempre.
Hum. Então é melhor você tentar, ir para cama um pouquinho mais cedo, se possível.
É, faz sentido. Olha, muito obrigada por por todos esses conselhos, com certeza eu vou agora pegar meu celular e já ver essa configuração aqui porque eu acredito que isso, pode ser muito válida para me ajudar a a a conseguir realmente a perder esse vício e conseguir me adormentar antes, né? Então te agradeço muito pelos conselhos.
Uhum. Uhum, deixa ele preto e branco. Isso. É, com certeza. E a alimentação também é muito importante, tá? E o cafezinho lembra: só até às 18h.
Olha, vou tentar, <laughs> porque realmente, eh, faz parte da minha rotina, mas eu sei que isso vai me ajudar muito. Muito obrigada.
Os. <laughs> Uhum. Obrigado você por confiar, eh, o seu assunto a mim, e espero que dê tudo certo. Até a próxima.